Oke, eee, saat misalnya nih, eee, kasusnya kita udah dapetin tuh share, eee, berita hoaks di grup keluarga, gitu kan. Nah, caranya mungkin bisa, eee, seperti pengalaman pribadi aku ya, kayak aku searching lagi gitu, eee, berita tentang itu. Nah, biasanya ke ketemu tuh, ada berita yang benar, eee, misalnya si A, eee, mengalami ini ini ini, sehingga dia harus dihukum, eee, pe terjerat hukum. Nah, aku cari tuh beritanya, aku berusaha untuk mencari itu hoaks. Nah, tiba-tiba aku bu eee, muncul tuh judul berita, "Ini adalah hoaks." Nah, aku share yang itu, gitu kan, jadi biar mereka baca juga bahwa itu sebenarnya hoaks, gitu sih sebenarnya.
Iya? Oke. Oh, iya iya iya. Oh, berarti Kakak kayak share berita yang sebenarnya ya, Kak, ya, ke orang tua. Oh, jadi, "Ini nih, berita benarnya, jadi berita hoaks tadi jangan di-share ya," gitu ya. Jadi, lebih ngasih tahu secara halus sekali, Kak, ya. Oke, paham paham. Berarti dari kesimpulannya, kayak berita viral itu ya memang dari banyaknya kasus ya, Kak, ya, dan menarik masyarakat tapi juga bisa disalahgunakan nih dengan hoaks-hoaks tadi yang bisa menyebar dari berbagai pihak dan beberapa unsur masyarakat yang ada ya, Kak. Dan dari pengamatan Kakak tadi, bener sih ya, memang sekarang lagi marak-maraknya kali ya, Kak, dengan kasus dan gosip itu jadi satu, bener sih. Makasih nih, Kak, udah mau berbagi informasinya, kapan-kapan lagi, ya.
Iya, bener. Iya, benar banget. Iya, benar banget. <chuckles> Wah, luar biasa sih, iya, benar-benar nge Oke, Kak, sama-sama, dan terima kasih juga.